Hm, vielleicht beides so. Vielleicht kannst du erzählen, wie so das für dich war, das zu erleben und dann, wie es dich jetzt so im Nachhinein auch war ein kleines Kind zu haben, auch weiter verändert hat.
Also, ich würde sagen, die Geburt an sich hat hat mich nicht als Mensch verändert, aber 'n Kind zu haben ha hat mich definitiv einfach glücklich gemacht und erfüllt mich und das ist also, ich habe 'ne ganz andere Ausstrahlung als vorher.
Mhm. Schön. Schön, das hört sich sehr schön und besonders an. Ähm, und deine Frau, die hat sich bestimmt wieder 'n bisschen erholen können jetzt inzwischen. Das ist ja auch super viel einfach, so 'ne Riesen-Veränderung, oder?
Ja, die hat sich inzwischen auch schon wieder deutlich erholt. Ähm, es ist entspannter für sie. Sie kann sich 'n bisschen mehr um sich selbst kümmern, hat auch mal Zeit, irgendwie, ihren Hobbys nachzugehen, 'n bisschen zu zeichnen.
Mhm, sehr schön.
Das legt sich dann irgendwann wieder, ja.
Sehr schön. Hattest du eigentlich bei der Geburt irgendwie so 'n Moment, äh man sieht so was ja ganz oft auf so Videos bei Instagram zum Beispiel, dass, ähm, dann die Väter bei der Geburt irgendwie ohnmächtig werden oder so fast ohnmächtig werden. Das ist ja manchmal auch ganz witzig. Hattest du so 'n Moment, wo du gemerkt hast, so: „Oh Gott, jetzt wird mir irgendwie 'n bisschen schwindelig?“
<chuckles> Ja, ich bin zweimal umgefallen, aber die haben mich wieder aufgerichtet. <chuckles> Nein, Spaß, Spaß. Nein, nein. <laughs>
Oh nein, oh nein, tatsächlich? Okay. Okay. <laughs>
Ähm ne, also, der eine Moment war, wie gesagt, wo ich gedacht habe: „Ui, warum ist denn der so so b so blau pink da, violett?“ Ähm, ne, dann, also, bei wie wir die Nabelschnur abgemacht haben, ähm, habe ich einmal durchgeschnitten und dann hat, äh, irgendwie die, ähm 'ne 'ne Hebamme oder 'ne Krankenschwester noch mal komplett abgetrennt und die hat sich da irgendwo verschnitten oder ist ka ist da ist dann Blut aus der Nabelschnur Schnur rausgesprungen rausgeschossen und das musste denn gleich direkt am Anfang, ne? Aber war okay, ich habe gesagt: „Komm, mach zu, ist okay“ und war dann auch gleich wieder
Mhm. Mhm. Oh je, mhm. Ja. Mhm. Beruhigt. <chuckles> Okay, verstehe. Okay, ja, ist ja echt spannend alles, und, ähm, konntest du also, hast du warst du beim Prozess dabei? Konntest du zusehen, wie der Bauch aufgeschnitten wurde? Das ist ja auch ganz schön doll, wenn man so was sieht, wie einfach dann ein Mensch zum Beispiel aufgeschnitten wird.
äh, ja, ja. Mhm. Ähm, das nicht. Da sollte ich auf der andere Seite vom Vorhang sein, äh, grade auch, äh, aus hygienischen Gründen.
Ah, okay.

Okay, ja aufregend auf jeden Fall. Und, ähm, wie war das für dich? Hast du hast du den Kaiserschnitt direkt also, hast du das gesehen, wie das gemacht wurde?
Ja. Ja, ich durfte mit dabei sein und das war wirklich spannend. Also, meine Freundin war total unter Medikamente, es war schwer für sie. Aber der 1. Moment, wo ich dann den Kleinen gesehen habe, ich so: „Wow!" Ich kann's ich kann's gar nicht beschreiben, das war einfach diesen Gesichtsausdruck von mir selber, den ich, der noch bei mir eingefroren ist. Das
Mhm. <chuckles> Wow, ja, das klingt mega spannend und aufregend und super besonders auf jeden Fall, also, ist es natürlich auch, wenn das eigene Kind kommt. Wahnsinn. Ja, richtig interessant. Gab's Momente, äh, während, äh, des Kaiserschnittes oder während der Wehen und allem, ähm, wo dich irgendwas so richtig umgehauen hat oder auch so emotional gemacht hat?
Du, der allererste Gedanke beim Kaiserschnitt war also der das Kind kam raus, das allererste Mal, wie ich wie ich, äh, nur grad so 'n bisschen von ihm gesehen habe der war halt total blau pink und ich wusste nicht, dass das normal ist. Und mein all ja, ganz ehrlich, mein allererste Gedanke war: „Scheiße, der ist tot.“
Okay. Ja. Mhm. Oh, nein. <laughs> Oh, nein. Ach Gott. <chuckles>
Und dann hat er geschrien und ich so:„Ja, ja, ja!“
Ja, oh Gott, das glaube ich. Ja, okay, also voll die Erleichterung dann. Ach Mensch, wie schade, dass du das nicht wusstest. <chuckles> Was für 'n Schock.
Oh, sowas von. Das wusste ich nicht. Oh, der war so blau, der Bub. <chuckles>
Ja, das muss so 'n Schock gewesen sein für dich.
Das war total der Schock, ja.
Mhm.
Aber dann hat er geschrien und dann, oah, ich durfte dem auch dann den den äh, äh, die Nabelschnur durchschneiden und das war alles so krass und besonders und neu.
Okay, wow.